ياه! <laughs>
يعني الفيلم آه، لأ، لأ، لأ الفيلم ده وعايز أقول لك مواقف يعني يعني مثلًا أنا فاكر طالعين من الفيلم عمّالين يعني أنا فاكر في موقِف خلّاني فِطِست على روحي من الضحك. المفروض في ممثّل اسمه أحمد السَقّا، فأحمد السَقّا دوّة داخل على هنيدي بيدَنْدِن كده على الجيتار وبيغنّي، صوته وِحِش جدًا يعني، فبي هو كان
اهم. آه. آه. هم كانوا شُركا في السَكَن والّا كانت إيه العلاقة بينهم؟ آه. اهم.
أيوه بالضبط، هم كانوا 3 مع بعض. فـداخل آآ كان آآ هنيدي طالع اسمه خَلَف، فبيقول له: "إلّا صحيح يا خَلَف، إيه رأيك في صوتي؟" قال له وكان تأ أحمد السَقّا طالع باسم أحمد. قال له: "بُص يا أحمد إحنا إخوات يعني وحبايب وما فيش حاجة." قال له: "آه." قال له: "يعني ما ممكن" قال له: "آه، آه، آه، قُل." قال له: "بصراحة يا أحمد، أنت صوتك وِحِش وشكلك وِحِش ويومك أوحَش." <laughs> أنا عايز أقول <laughs> آه، ده اللي هو هنيدي اللي هو كان عايش في في الصعيد وجاب مجموع كبير، فأخَد منها في الجامعة الأمريكية.
آه. آه. اهم. <laughs> خَلَف ده ال ده الصعيدي أكيد. <laughs> عشان كده الفيلم اسمه صعيدي في الجامعة الأمريكية آه.
آه، تمام، تمام. فالفيلم كان هايل. فعايز أقول لك دي أنت أول ما سألتني، بس طبعًا فيه مواقف كتير وبالذات بقى إمتى يعني مثلًا زمان، كان الواحد عنده الكوميديا، يعني إيه؟ آآ أنا ليّا أصحابي عايش وِسط أهلي وأصحابي وأنا من الناس اللي باحب الاجتماعيات أوي وعندي شِلّة كبيرة، فدايمًا بنلاقي وقت إمم.
إمم. اهم. آه. طيب معلش خل خلّيني أسألك سؤال كمان عن الفيلم نَفْسه بدون مُقاطعة كلامك تاني برضه، آمم غير الموقِف اللي أنت حكيته من شوية ساعة لمّا كان بيسأل زميله في السَكَن وهو قالها له في وِشّه كده على طول، "أنت صوتك وِحِش وشكلك وِحِش." جابها له على بلاطة كده من الآخِر. <laughs> إيه أكتر <laughs> حاجة بقى عجبتك في الفيلم يعني، هل الموسيقى مثلًا كانت حلوة والّا التمثيل اللي عجبك والّا المشهد ده تحديدًا والّا إيه تحديدًا بقى اللي عجبك، غير المشهد ده؟
إمم. آه طبعًا، اتفضّل. آه. <laughs> ويومك أوحَش أيوه. <laughs> تمام. إمم. بُص، هو اللي عجبني في الفيلم أوي، المجموعة الممثّلين وترابُطهم مع بعض والقِصّة. فكرة القِصّة يمكن خياليّة شوية. يعني إن واحد على قَدُّه كده بيخُش الجامعة الأمريكية وبيشوف. طبعًا كان الموضوع fancy شوية، بس الفيلم الفيلم إخراج ومُمثِّلي يعني أنا شايف إن هو الإعجاز في الفيلم دوّة وخلّى الناس إن هي تر ترجع للسينما تاني، آآ المجموعة مع بعض كانوا عاملين روح حلوة أوي، وكانت الإفّيهات آه بالضبط، والإفّيهات كانت جديدة. يعني إحنا اتفرّجنا على أسلوب آآ إن ال آمم آآ بُص، المَلَكة دي ربِّنا بيدّيها لناس، يعني هنيدي ممكن يقول كلمة أي حد يقول لها متضحَّكش، بس أنت بتفصِل روحك من الضحك.
آه. اهم. أكيد آه. اهم. يعني الطقم اختياره كان كويس. آه، زي إيه مثلًا؟ أكيد.